え、カレーがですか？あ、へえ、そうなんですね。
はい、カレー粉っていうのをそう、インドにはカレーっていう言葉がなくて、もう料理名で通るんですよ。ほうれん草のなんとかとか、あとは、豆のカレーとか、全部名前があるんですね。カレーとですよ。それを、なんか一番最初にカテゴライズして、こうボックスセットにして、誰でも食べれるようにしたのがカレー粉っていうので、あの、イギリス人が植民地時代に、は発明したんですよ。それを、 はあ、そうなんですね。それを日本が真似してカレーっていうとこまで今、作ってるんですけど、その、なんていうんですかね、なんもっと深く、こう、カレーのカルチャーっていうのはインドにあるので、そこに、何ていうんっすか、奥深さっていうのを見つけました。はい。
はい。 お。 へえ、そうなんですね。 はい。 はあ。 あ。そうなんですか。へえ。 ええ。あ。はあ。 はい。 はい。 あ、なるほど、じゃあ、もともとあれですか、カレーがお好きで、それが、まあ、あの、何て言うんですか、あの、色んなカレーを食べてみたいっていうので、インドカレーになった、たどり着いたってことですか、あ。
あ。そうなんですよ。うん。 はい。 に、たどり着いたんですね。はい。ま、最初は日本のカレーから始まって、ま、美味しいなと思っていろんなお店行ったりしてて、次はスパイスカレーっていうのがあることを知ったんです、日本で。はい。スパイスカレーっていうのは、ここ10年、20年ぐらい、和食の人たちがインドの料理の仕方を学んで、日本のスタイルにこう、カレーを、なんか日本のスタイルってそういう、出汁とかを日本のものを使ってカレーのスパイスを使った、こう、オリジナルなんですよ、スパイスカレーって言われてるのは。はい、日本で作られた。でもそのスパイスカレーで使われているテクニックっていうのは、インドではこれは駄目だよ、やっちゃ駄目だよっていうのが、結構入ってるんですね。もう、みんな個々の、なんていうんですか、お店やってる人の感性なんで。ほんとに、その、鳥屋さんそうなんですよ、鳥屋さんで働かれている人が鶏がらスープをメインにして、で、和の出汁を使いながらカレーを仕上げていくっていうのは、すごい創作料理に近いんですね。
ええ。 はい。 あ。ありますよねはい。え。 はい。 はい。 はい。はい。 はい。 ああ。 ええ、はい。 うん。 あ、そうなんですね。ああ、なるほど。へえ。 はい。 あ。はあ。はい。 あ、なるほど。オリジナリティってことですか？ ふふーん。 え。 はい。 あ、創作料理に近いんですね。へえ、そうなんですね。
はい。それにハマってた時期ももちろんあるんですね。入って入っていくうちに、なんかもっと知りたいなと思ってインドに行かれてる方のブログとか本を読むようになったんです。
はい、なるほど。 はい。 はい。はい。 ああ、そうだったんですね。
で、その中で、こう、インド料理のこのスパイスの使い方は、えっと、ええ、スパイス料理ではスパイスカレーではしないとか、そういうのを知って、あ、そっか。にインドの食の歴史は2000年以上あるんだって思ったんですよ。でもでもスパイスカレーの今の文化ってせいぜい10年、15年じゃないですか。
ええ。 はい。 はい。 はい。ほお。 なるほど。 ええ。 長いですね。へえ。 うん、そうですよね、そんな長く
比べると全然違う。だから、このスパイスの使い方をこれに適しているっていう風な使い方を、何て言うんですか、世代を超えて受け継いできたから、そこに何かあるんじゃないかと思って、なんかインド料理に、はい、どんどん入ってきました。
はい。 はい。 ええ。 ああ、なるほど。

あ、そうだったんですね。へえ、なんか奥深いですね。
あ、はい。 そうなんですよ。結構奥深くて、あ、なんか楽しいですね。
うーん。ええ。 あ、そうなんですか。あの、ご自身もカレー作られたりするんですか？
はい。 あ、そうなんですよ。で、私好きすぎて、こう東京に、ま、スリランカカレー、インドカレー、ネパール、パキスタンっていうのは結構、まあ、料理似てるんですね。
あ。ええ。ええ。 はい。 あ。ありますよね、いろいろ。なんか違いはちょっと分かりませんけど、はい。
はい。で、スリランカスリランカのカレーが好きだった時期があるので、東京のスリランカのお店であの連絡して、ちょっとただ働きさせてくださいと言って1週間ぐらい働かせてもらって、レシピ教えてもらったことがあるんですよ。で、それで今でも作ったりします。
ええ。 はい。 え！<laughs> すごいですね。あ。あ、そうなんですか。 あ、そうですか。へえ、インドカレーとスリランカカレーってどう違うんですか？
はい。 えっと、スパイスは似てるんですけど、少し味付けが変わるんですね。ココナッツを多用してるんですよ、スリランカは。あと、はい、海がやっぱり多いので、島国で。えっと、魚を多用するんですよ。
はい。 へえ。 あ、そうなんですか。 ええええ。 あ、なるほど、そうなんですね。シーフードカレーってことですか、じゃあ。
はい。 はい。シーフードカレーもたくさんありますね。それがにさんしゅるいあって、ライスと一緒に食べる、ライスアンドカレーっていうのが向こうの食事なんですよ。はい。
あ。うーん。 あ。 なるほど、あ、ナンとかじゃないんですか？
ナンは、そうですね。ナンも実はインドでは食べてる人って、ほんと数パーセントなんですよ。
ええ。え！なあ、そうなんですか？意外ですね、それ。はい。
はい。日本日本で、こうインド料理といけば、バターチキンカレーにナンじゃないですか？
ナンて感じですけどね。
そう、それを、たべそれはあの日本であの日本のマーケティングのために、あのネパール人がネパール人というか、が開発したものなんですよ。
はい。 はい。 はい。 はい。ええ、そうなんですか。
そう、日本人が甘いカレーが好きだろうとか、食べれないぞとか、それを全部組み込まれたのが、その今我々が結構道端で食べれるようなインドカレーなんですね。はい。それは現地で出してないんですよ、実は。
ああ。うーん。 ええ。 あ、そうなんですね。ええ。 あ、なるほど、違うんですね、実は。ああ。
はい。 ね、もっとこう、奥深くて、でも最近は日本でも、そういったご飯を出すところが増えてきたんですよ。はい、南料理南インド料理に特化したチェーン店とかもあって。
ええ。 はい。 あ、そうなんですか？ え、へえ。 ええ、面白いですね。あ。
あ。そこですごく面白いなって思ったエピソードの一つが、こうインド人が来るじゃないですか。食べるらしいんですよ。この、なんか向こうで食べてる南インド料理のラッサムっていうスープがあるんですけどはい。そのスープは日本でいうの味噌汁みたいな感じで、ずっと多用されてて。で、酸っぱいんですけど、それを飲んだインド人が、あ、これはお母さんのラッサムの味と同じだって言うんですって。で、すごく喜んで。日本の南インドのチェーン店もすごくクオリティを上げているんだなって思ったエピソードです。
うんうん。 はい。はい。はい。 ラッサム、はい、どんなスープです？うん。 あ、そうなんですね。ええ。はい。 ええ。 あ、すごいですね。 ああ。はい。 ああ、素晴らしいですね。もう本格的な感じ。現地の方も認める味ってことなんですね。

そうですね。なんかそういう感じで、こう、今後食べ物で思い出を増やしていけたらなっていうのもあります。
へえ。はい。 はい。 ああ、いいですね。ああ、なるほど、凄いですね。じゃ、またあれですか、インドも行かれたいです
うん。 はい。 そうなんですよ。なんか、わ我々が知らない食べ物ってすごく多いんですね。なんか、ちょっとしたこうスナックだったりとか、あとご飯を使った炊き込みご飯であったりとか、あと、はい。なんか炊きもうインドインドスタイルのビリヤニっていうんですけど、はい。
え。 ああ、そうですか。 はい。 はい。 炊き込みご飯を食べるんですか？え、え。 はい。ああ、ビリヤニ、はい、聞いたことあります。はい。
はい。あれも炊き込みご飯で、すごくチキンもあればマトンもあるし、フィッシュもあるし、色んな味もあるんですよ。奥奥深いですね。はい。
ええええええ。はい。 あ、そうなんですか。ええ、美味しそうですね。え、日本でも食べれるんですか？それ。
あ、結構インド料理屋さんあるので、はい。大都市に行けば食べれますね。ビリヤニ。はい。私関西地方だと大阪とかにあの専門店があったりしますし。
ええ。 あ、食べれますか？あ、なるほど。 ええ。 あ、専門店があるんですか？おわ、知らなかったです。なるほど。え、ご自身で作られたりもしますか？ビリアニ。
はい。 うん。うん-うん。そう、もうビリヤニを炊飯器で作れたりもするんですよ、簡単に。はい、はい。
え、炊飯器で出来るんですか、あれ？へえ、あ、そうなんですね。え、それってなんかスパイス入れてですか？
そうなんですよ。カレーに あ、もう簡単にレトルトカレーを無印で買ってくるじゃないですか。バスマティライスを入れて、水を少なめでカレーを足して炊くだけなんですよ。
はい。 あ、はい。 はい。入れて。 あ、それだけでできるんですか？ええ、すごい。あ、いいですね、それ。
できるんですよ。めっちゃ簡単で、と当時はまってました。ただ問題は炊飯器がすごくカレーの匂いがしちゃうっていうことです。<laughs>
ああ、はい。 <chuckles> あ、確かに。次普通にね、白米とか炊く時ちょっと臭いですよね。
<laughs> そう、もしかしたら風味がついちゃうかもしれないなっていうのは、こう、やってても
あ、確かに、それはありますよね。いや、すごい、なんかいろんな貴重なお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。楽しかったです。はい、またよろしくお願いします。失礼します。
はい。